Bạn ơi, ờ, không biết là, kiểu, ờ, bạn thường chọn phim hay là nghe nhạc dựa trên cái điều gì nhỉ?
Ừm. Ờ, mình á hả? Mình chắc là cái đầu tiên mà mình nghĩ đến á, đó là tâm trạng mình cái trước đã. Tại vì nếu mà tâm trạng mình, ờ, vui, ví dụ đi, vui cái tự nhiên nghe nhạc buồn thì nó nó kì lắm, nó hổng có khớp năng lượng. Cho nên là cái thứ nhất mình nghĩ tới là mình sẽ coi coi, mình sẽ tự hỏi mình là, ừm, "Lúc này mày đang cảm thấy như thế nào?" Trước cái đã.
À. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, cái đấy thì đúng là hợp lý thật. Ờ, thế thì, ờ, kiểu, ờ, có một cái tiêu chí gì, gọi là, bất di bất dịch khi mà bạn áp dụng để, ờ, để chọn những cái loại phim hay là loại nhạc dựa trên dựa trên tâm trạng của bạn không?
Ừm, ừm. Ừ. Ờ, mình thấy chọn nhạc thì dễ hơn nha. Tại vì nhạc nó một bài cùng lắm, nó chỉ có 4 phút thôi. Ừ, còn cái bài mà lâu nhất cuộc đời mình từng nghe là cái bài của Taylor Swift, là "All Too Well" cái bài đó 10 phút á, là cái bài đó dài nhất rồi. Mình thấy là chọn nhạc ừ, thật, chọn nhạc ờ, bạn nên nghe bài đó nha, bài đó rất là sâu lắng, nghe vào mùa thu luôn, như cái mùa này nè, đúng rồi, ừm, trời ơi, ta nói nó nó sầu gì đâu.
Ừm. Ừm. Đúng. Vãi, thật à? <chuckles> Ừ. Ừm, ừm, ừm. Nhưng mà nhưng đấy có phải là về thất thất tình không?
Đúng rồi, bài thất tình, bài thất tình mà dạng là được lúc đó bạn mình thất tình luôn hả? Hông, mình thất xong rồi. Tức là nó nó rất là vui, nó là vậy nè, cái lúc mà mình thất tình á, thì là cô ấy cổ chỉ ra cái bản bình thường thôi. Cái bản bình thường là 4 phút, đúng hông? Ờ, sau này là cổ bị tranh cãi về bản quyền á bạn. Nên là cô quyết định là cổ hát lại những cái bài trong cái album mà hồi trước đây của cổ ấy. Ừ, khi mà mình thất tình xong rồi thì cô tung cái bản 10 phút ra.
Thế lúc đấy bạn có thất tình không? À. À, thất Ừm. Ừm, ừm. Ôi, trời! Ờ, thế bạn nghe đã luôn.
<laughs> Thì, à, đã luôn, mà cảm giác cái cảm giác đó nha, nó hông phải là mình thất tình một lần nữa, mà giống như mình hoài niệm lại cái mối tình trước ấy, kiểu vậy.
Ừm. Ừm. Thế còn về phim thì sao?
Ừm, thì Ừm, phim thì khó chọn hơn nha. Phim thì kiểu như là hoặc là mình dễ hơn, nhưng mà nó lại dạng như là nó nhiều khi nó cũng hông đúng tâm trạng lắm á bạn. Cho nên là nếu mà nói đúng nha, thì tâm trạng thì mình chọn nghe nhạc. Còn phim nha ừm, cái đầu tiên cái đầu tiên phải nghĩ tới là rảnh trước cái đã. Tại vì một bộ nha, ít nhất nó cũng phải 2 tiếng ha. Rồi mấy cái bộ mà dài hơn, rồi như là mấy cái phim mà dài tập á, là cả đêm luôn. Cho nên là đầu tiên là mình phải nhắm là bữa đó hông có deadline cái đã.
Về phim thì sao? Ừ. Ừm. Ờ. <laughs> Ừ, cũng đúng. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Như mấy bộ phim Trung Quốc mà cứ dài tầm bốn chục tập ấy nhỉ, thì chắc là bạn xem đến cả tháng luôn ấy. <laughs>
Ừm. Ờ. Ờ, à, nhắc phim Trung Quốc thì cũng có, nhưng mà mình xem phim Hồng Kông á bạn. Mình xem mấy cái phim TVB á. Ờ, nhưng mà được cái mình là người mình người Hoa, cho nên là mình mình không có cần xem Vietsub. Mình mình xem cái bản tiếng dốc tiếng gốc của những diễn viên luôn á.
Ừm. À. Ừm, ừm, ừm. Mình hiểu. À, cái ch cái cái, kiểu, về chủ "Tiểu cô nương ấy," cái kiểu thế hả? <laughs> Ờ. Thế thì cũng thú vị nhỉ?
Ờ, đúng rồi, mình mình nghe tiếng gốc luôn, ừm. Nên là đúng là thời thời gian là phải cân nhắc nha. Mấy cái bộ mà bốn mấy tập giống bạn nói á, mình mình xem ăn cơm chắc cả tháng luôn ấy. <chuckles>
Ừm. <chuckles> Thì vừa ăn vừa xem. <laughs>
Ừ, phim ăn cơm mà.
Ừm. Thế thì là không biết là, kiểu, bạn có kiểu hay thay đổi không? Kiểu, bạn tức là bạn nghe ra tâm trạng rồi, nhưng mà, ờ, bạn có, cái kiểu, là mỗi một cái ơ, ờ, ừm, một cái tâm trạng đấy, xong rồi bạn sẽ phải chọn nhiều, nhiều, nhiều cái để xem cái nào hợp với mình, có cái kiểu thế không?
À. Theo mùa hả? <chuckles>